Iya, itu beri dosen pembimbing ya, termasuk yang bikin berat ya, terus kalau yang memotivasi itu ketika enggak mood tu memang, eee, itu lebih siapa sih peran yang bikin mood ketika 2 bulan, Kakak enggak mood itu?
Mmm, sebenarnya enggak ada sih, Kak, cuman kayak aku lebih kayak, ke di diri sendiri aja gitu, Kak, karena kayak, eee, motivasi diri sendiri ya, kayak aku harus cepet-cepet selesai karena aku bia biar enggak ketemu sama orang itu lagi, gitu Kak. Cuman ya, ada juga temen aku yang kayak emang ngajak, "Ayo ngerjain skripsi lagi," kayak gitu, "jangan jangan berhenti karena ini," gitu kan ya, maksudnya aku udah udah juga, eee, menulis bab 1 gitu kan pada saat itu dan ya bab 1 juga kan udah kayak lumayan kan, Kak. Jadi, ya itu temen aku juga dukung cuman ya lebih apa ya lebih kayak termotivasinya itu emang dari diri sendiri, kayak gitu.
Oh, enggak ada, mhm. Oh. Iya iya. Mhm. Benar benar, benar banget. Oke, itu kalau orang, kan katanya, Kakak agak telat ya, beberapa bulan ya, de lebih pending. E nah kalau orang tua bagaimana menanggapinya tuh ketika agak telat atau orang tua sebenarnya enggak begitu, eee, tahu kalau itu telat atau gimana?
Mhm. Jujur pada saat itu sih, aku kayak lebih ditanya tanya aja sih, Kak, kayak, "Kapan lulusnya? Kapan sidangnya?" Kayak gitu cuman ya aku aku beralasan ya, kayak dosen pembimbing aku gitu kan, ya padahal emang ya, tapi emang iya kan dosen pembimbing juga berpengaruh di situ gitu. Tapi, ya, sebenarnya juga sempat berhenti gitu, tapi emang orang tua aku enggak tahu kayak gitu, Kak, jadi aku lebih ke kayak, ya udah gitu, eee, karena dosen pembimbing gitu yang agak menghambat kayak gitu.
Heeh. Kalau ditanya. Oh oh, iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Itu kalau masalah di pacar itu mungkin kebetulan pas lagi sebelum ngambil skripsi atau, s eee, pe ketika lagi ada skripsi atau sudah mulai skripsi atau belum, ketika putus?
Sebenarnya waktu itu udah udah mulai udah mulai skripsi, Kak, makanya itu bener-bener kayak ngebuat aku kayak, aduh, gitu kayak ini bisa enggak ya aku ngelanjutin ini? Pada saat itu kayak gitu, Kak. Jadi, apa ya ka kayak overthinking gitulah gitu tapi ya akhirnya akhirnya aku bisa gitu, nge ngelewatin itu semua kayak gitu.
Oh, sudah mulai skripsi, iya iya. Iya, harus ada motivasi, oh, betul. Oh, memang satu angkatan ya dengan
1 angkatan dan sebenarnya 1 kelas dan 1 circle sih, Kak, kayak kita sahabatan gitu.
Oh, berarti sama-sama ngambil oh, berar berarti ngamb sama-sama dua-duanya lagi ngambil skripsi juga?